عايز أقول لك إن أنا واقع في مشكلة كبيرة أوي، و والمشكلة دي مسيطرة عليّا بقى لها أكتر من 8، 9 سنين. آآ وللأسف آآ مش عارف ألاقي فيها حل، وللأسف آآ يعني المشكلة أضخم من ما تتخيل، و الموضوع خانقني جدًا، جدًا، ومحتاج فيه حل سريع ونصيحة تحل الموضوع. الموضوع إن أنا مش قادر أعمل توازن تمامًا بين ذكريات ال ذكرياتي في العلاقة القديمة، اللي لسه من من ساع من ساعة ما سبنا بعض، أو من ساعة ما العلاقة انتهت، الفكرة مسيطرة عليّا، والذكريات مسيطرة عليّا، والإحساس مسيطر عليّا، وما بين العلاقة الجديدة، اللي أنا يعني بادوّر عليها ومش عارف آآ ألاقيها، أو مش عارف أبدأها، أو مش عارف على مش عارف أ أخش في علاقة جديدة، بسبب كل ده. فمحتاج فعلًا أغيَّر من ده، لأن أنا مش هافضل عايش طول حياتي لوحدي، فمحتاج حل للموضوع ده بشكل جذري.
إمم. إمم. آه، يعني أنا مُتفهم طبعًا آآ الموضوع، وقد إيه طبعًا العلاقات دي بتفرِق طبعًا في ال ف في حياتك، وف وفي نفسيتك طبعًا، فكرة ال ال العلاقات وكده، و ويعني أ أهميتها طبعًا ما ما نقدرش طبعًا إن إحنا ن نستثنيها في حياتنا وكده، ولكن عايزك برضه إن أنت تكلمني أكتر عن ال عن الموضوع، وتحكي لي أكتر بحيث إن أنا أقدَر إن أنا أساعدك فيه.
إمم. آه. بُص هي دي دي يعتبر أول حد آآ ي آآ أعرَفه أول بنت فعلًا أبدأ أحس لها بمشاعر وفعلًا أحبها، آآ الموضوع بدأ من وإحنا صغيرين كان عندي لسه 17 سنة، وأنا لسه ما يعني ما كانش عندي أي خبرات في حياتي كلها خالص، لسه شاب خام طالع من ثانوية عامة داخل جامعة، ف اتعرّفت عليها على السوشيال ميديا كانت لسه السوشيال ميديا جديدة، اتعرّفت عليها على الفيسبوك واتصاحبنا و و جدًا وبقينا أصحاب كتير جدًا، جدًا، جدًا و وحسينا المشاعر لبعض وفعلًا أول مرة الواحد كان يحس مشاعر، يعني وحبينا بعض والكلام ده تمام؟ بعد فترة المشكلة بقى إن هي كانت لسه صغيرة في السّن برضه كان عندها حوالي 15 سنة، والمشكلة إن هي ما كانتش عايشة في القاهرة، كانت عايشة في في قارة في في في بلد بعيدة في في سينا أو في ش في العريش في في سينا، فطبعًا ال في المقابلات أو إن أنا أقدَر أشوفها ده كان مستحيل حرفيًا، ففضِلنا مع بعض سنة، والموضوع كان صعب عليّا جدًا إن أنا أت أ أت أتأقلم مع الموضوع ده، آآ وسيبتها وهي انهارت طبعًا، وقررِت إنها ما تس ما تبعِدش وفضِلِت مراقباني مثلًا عن طريق صحابي، و وعَدَّت سنين وكِبرِت، ودخلِت هي جامعة القاهرة فبقيت باقدَر أشوفها، ورجِعنا لبعض تاني، وحصَل يعني ملابسات كتير، و و وكنا مع بعض و وفعلًا كنا رِجِعنا لبعض بعد سنين كتير، وفعلًا مشاعرنا كانت أقوي من الأول وكنا بنحب بعض جدًا، بس بقى حَصلِت شوية مشاكل طبعًا كانت مأثرة عليّا نفسيًا، فبالتالي كنت باتعامل معاها بإسلوب مش أحسن حاجة، فهي طبعًا ما ت قدرِتش تستحمل وبسبب التراكمات القديمة وبسبب التصرفات القديمة، قررِت تسيبني، وبعد ما سابتني طبعًا أنا بدأت إيه أحس بقى بالألم الفقدان والكلام ده كله، ومن ساعتها وأنا مش قادر أدخّل حد تاني في حياتي، أو أدّي له مشاعر، دي دي مشكلة في حد ذاتها فاهم؟
إمم. آه. كويس. إمم. إمم. كويس جدًا. إمم. يعني أنا متفهم الموضوع جدًا، و وحاسس طبعًا بيك، قد إيه طبعًا الموضوع كان فكرة برضه أنا شايف إن السبب ممكن يكون آآ التعلّق، لأن أنت آآ اتعلقت بيها، فيعني صعب طبعًا إن أنت تفكّر في حد جديد، أو إن أنت يعني ت تستبدلها في في وقتٍ ما، و وده طبعًا فكرته إن يعني الفكرة في الموضوع، إن أنت برضه بتاخد وقتَ عقبال ما تتعافى من حاجة زي كده. فهل يعني عدّى يعني وقت طويل على الموضوع ده، والّا يعني بقى له مثلًا فترة مش كبيرة؟
تمام. عدّى وقت كبير، دي قلي يعني كلمة قليلة على الفترة اللي عدّت يعني، عدّى أكتر من 12 سنة.
اهم. آه.
آه، يعني الموضوع ح انتهى في 2013، 2014، وإحنا أهو في 25 داخلين على 26. <chuckles>
آآ يعني المفروض بقى تكون يعني تعافيت بقى من الموضوع بشكل كامل، ولكن أنت لسّه بتقول يعني ما لسّه ما تعافيتش منّه لحد دلوقتي.
إمم. المفروض، المفروض. بُص هو أنا تعافيت، ب بإن إن هو الإحساس السيء والحزن والكلام ده كله والش وال الأ وال تفا آآ إنّها ابقي مُفتقدها وكده في حياتي والكلام ده كله، آه تعافيت منّه. ما بقا ما بقاش يحصل معايا وعادي تجاوزت ود والموضوع عدَّى وكل حاجة. تمام؟ لكن فكرة إن أنا م مش عارف أح يعني مش عارف أح أدخَّل حد في حياتي تاني، وادي له نفس المشاعر أو أحس ليه نفس المشاعر اللي حسيتها معاها، عشان إ واللي بدأت كل ده. فاهمني، مش قادر أدّي، مش قادر أحس بحاجة لحد تاني جديد، فافتح باب جديد لل لعلاقة جديدة. فاهمني؟ دي المشكلة الأساسية.
تم صحيح يعني هو ده إ برضه يعني أنا برضه آآ ذَكَرت النقطة دي من شوية. فكرة برضه أ التعلُّق، يعني أنت ممكن ده برضه يكون جه من من النقطة دي، يعني ممكن يكون هو سبب الموضوع ده. و ولإن برضه الموضوع يعني زي ما بيقولوا كده، يعني كنتم عِشرَة سنين يعني، فالموضوع كان طبيعي إن هو آآ إ التعلُّق ما بينكم يكون قوي جدًا، و و ويكون إن صعب إن أنت تحس نَفس الحاجة مع شخص تاني غيرها، أو يعني تبقى شايف إن نَفس ال الموضوع ه هيتكرر بنَفس الدرجة دي، أو بنَفس يعني ال ال الحاجة اللي أنتم كنتم حاسينها مع بعض وكده. أ ولكن يعني آآ عايزك تحكي لي أكتر برضه يعني إيه اللي خلَّاك م متأكد إن ما فيش حاجة زي كده ممكن تحصَل، أو ما فيش آآ علاقة ممكن تكون آمم يعني بنَفس الأهمية بالنسبة لك، أو بنَفس التعلُّق بالنسبة لك زي ال العلاقة القديمة.
إمم. إمم، إمم. هو بُص، هو والله هو مش موضوع أنا متأكّد، والله أنا مش متأكّد ولا حاجة يعني، مش موضوع تأكُّد أو حاجة. هو أنا مش عارف، هو الفكرة في إن إحنا من إن أنا مش والله نِفسي اها نِفسي ألاقي م أخُش في علاقة جديدة، وألاقي حد فعلًا ياخد المكان ده، ويمكن يعد يتجاوز كمان ال المشاعر اللي حس حسّيتها للشخصية دي طبعًا دلوقتي. بس الفكرة كلّها إن أنا مش عارف، ما فيش مُقارنة فاهم. كل ما باحاول مثلًا مع حد، أو أخُش علاقة جديدة، بابقى حاسس في الأول آه بإعجاب ما فيش مشكلة تمام، لإن لو ما فيش إعجاب طبعًا، مش هاخُش في علاقات. بس الإعجاب ما بيتطوّرش. فاهم. الإعجاب ما بيوصلش ل لمرحلة مثلًا نقدر نقول عليها حُب مثلًا، م مرحلة إرتباط فاهم. اللي هو خلاص بقى هنرتبط في في حُب، في مشاعر جادة لأ، ما ما بيوصلش، الحب ما باتجاوزش ال الحاجز ده مع مع أي علاقة فاهم؟
إمم. إمم. كويس. إمم. صحيح. فاهم. إمم. هل بتبقى شايف إن ال ال سبب الحاجز ده، أ ممكن يكون من الشخص اللي أنت شايفه قدّامك، والّا ممكن يكون إن ال المبدأ نفسه. إن أنت م مش مُتقبّل ال أي شخص بعد ال بعد ال يعني اللي أنت كنت بتحبّها، فمش مُتقبّل أي حد بعدها بنفس الدرجة، أو حاجة زي كده؟ فهل شايف إن المشكلة في الشخص مثلًا، والّا مشكلة في في المبدأ نفسه؟
آآ في الشخص نفسه والله مش المبدأ، أنا مش ممانع والله أيًا كان مين أو ك أيًا كان إيه الشخصية، مثلًا هو طبعًا في معايير طبعًا، وفي ش مواصفات للشخصية نفسها طبعًا لازم تبقى موجودة. عمومًا بقى بعيدًا عنها أو أو أو فيها ف آآ اللي بيبقى فارق معايا نفسُه الشخص، يعني ما عنديش مشكلة والله، يعني كل اللي محتاجه شخص فعلًا يقدر ي يقدر ي يزحزح مكانها ويخ و وياخده فاهماني فَاهِمنِي ل الموضوع فعلًا مُعقد بالنسبة لي.
امم. أيوه. مضبو إمم. هو آه طبعًا، يعني مُمكن يكون مُعقد، خصوصًا زي ما أنا آآ يعني أنا شايف إن فعلًا أنت آآ فكرة إن إن أنت برضه يعني عَدَّى الوقت ده كُله، وفكرة إن أنت لسه برضه مُمكن تكون بتفكر في الموضوع، أو مُمكن تكون أ أ بتُعِيد يعني ي يعني ب بتُعِيد ال الذكريات في في الموضوع ده. فواضح فعلًا إن الموضوع فعلًا يعني مُهم جدًا بالنسبة لك، و وحاجة يعني آآ أنت مش قادر تنساها وكده. ف ي طب هل فكرت إن أنت مُمكن تحاول تتواصل معاها تاني أو تحاول توصل لها؟
تمام. آه. لأ، للأسف مش هينفع خلاص. هي من زمان اتجوزت، وبقى عندها أ أولاد، <laughs> مش هينفع الموضوع انتهى <laughs>
إمم. <laughs> آه، يعني أنا مُتفهِم حاجة زي كده، و و ومُتفهِم طبعًا قد إيه إحساسك بالموضوع، و وقد إيه أنت مُتعلق ب بالموضوع جدًا. فيعني أنا برضه مُمكن أقول لك على كام حاجة مُمكن يساعدوك جدًا في الموضوع ده، وي وحاجات مُمكن إنّها تِفرق معاك ف فالنُقطة دي تحديدًا، و وهي فِكرة إن أنت آآ، آآ يعني التعلُق ب يعني بيزول مع الوقت، يعني لأن ال التعلُق
إمم. يا ريت، يا ريت.
بيكون حاجة يعني ما بين شخصين، و وبتكون بس لأسباب كتيرة، منها إن إن هم ب يعني بيحبوا بعض ل لأسباب مُعاملِتهم، لأسباب مثلًا إعجاب، ل لأسباب كتيرة جدًا. فيعني ده لو اختفى، فبالتالي التعلُق مع الوقت هيقِلّ. فيعني فكرة عشان كده ال الوقت بيكون هو سبب التعافي في ال في الأوقات اللي زي دي. فأنا أنا مُتفهم جدًا إن إن طبعًا في البداية هيكون صعب ال التعافي من من موضوع زي ده، خصوصًا برضه إن يعني أنت لمّا ذكرتَ ال القصة في البداية، يعني لمّا أنتم كُنتم لسّه صُغيّرين وسِبتم بعض، هي برضه ما قدرِتش إنّها ت ت تتعافي من الموضوع ده، ال بدليل إنّها يعني حاولت تتواصل معاك، و وتواصلت مع أصدقائك بحيث إنّها ت تكلمك وكده. فيعني أنا مُتفهم حاجة زي دي جدًا، وعايز أقول لك، إن أنت يعني فكرة إن إن مُمكن تكون يعني آآ الأشخاص اللي حواليك مُمكن ما يكونوش مُناسبين ليك، ولكن مع التجربة، ومع إن أنت بتتعرّف على أشخاص ض جداد، و وبتشوف ناس جديدة، ده برضه يعني يعني حاجة لابد منها إن أنت تلاقي شخص مناسب مع الوقت، ومع إن أنت بتتعرّف على شخصيّات جديدة، وإن أنت بتشوف يعني آآ ناس أول مرّة تشوفهم و وبتتعرف على يعني ناس جديدة وكده، فده برضه هيخلق نوع من أنواع التغيير في حياتك، و ونوع من أنواع يعني زي ما بيقولوا كده آآ الاستبدال. يعني إن أنت لمّا لمّا في حاجة بتختفي في حياتك و وإن ما يحصلش مكانها استبدال، فطبيعي إن أنت بتحسّ يعني ب بزي فراغ مُعيّن، أو إن أنت الحاجة دي خلاص مش موجودة. على العكس طبعًا ما ما تحسّ إن إنّها استُبْدلت، يعني بتبقى آه، مُمكن تحسّ إن في تغيير حصل وكده، ولكن مع الوقت برضه مش مش هتحسّ بنفس الضرر لو الحاجة دي اختفت تمامًا يعني.
إمم. آه. أيوه. آه. آه. والله عندك حق، يعني هو أنتَ أديّتني أمل والله. يعني للأسف، كُنت فاقد الأمل من كُتر التجارب اللي أنا ما قدرتش أتطور فيها. فوالله عندك حق، يعني الأمل فمل كِبر جوّايا، وفعلًا محتاج إن أنا أنفذ كل اللي أنت قُلت عليه ده. وكفاية بس استماعك ليَّ والله و ونصايحك الغالية دي، أنا حسّيت إن أنا أحسن كتير، وحسّيت إن أنا فعلًا آه، ممكن الموضوع يتطور فعلًا، وأقدرأ أتجاوز كل ده، وفعلًا أبدأ أ علاقة فعلًا كويّسة جدًا، ممكن أقوى من كده. فأنا باشكرك جدًا، جدًا على نصيحتك، وشكرًا جدًا ليك.
إمم. العفو، أنا دايمًا هنا لمُساعدتك، وقت ما أنت تحب.